うーん、えっと、あ、まあ、カリフラワーと、えっと、こんにゃくは、あの、うん、うん、そんなに高くはないので、えっと、まあ、ひん毎日でも買えるかなっていう感じはししたんですけど、えっと、なんだっけ、今言ってた。あっ、そうそう、玄米はまあ、ちょっと、うーん、あんまり、うーん、こちらの普通のスーパーには、まあ、あるんですけど、その国米だと、そのどうしても
はい。 うん。 ああ。 はい。 うん。 はい。 うん。
うーん、韓国系のスーパーにしか売ってなかったりとかあるので
ああ、そうなんですね。うん。
うん、うん、あとはまあ、その、1回その韓国スーパーに行った時に、その豆腐のお隣に豆腐麺っていうのがまあ、手頃な値段であったんですよ。だから、あ、まあ、試してみようと思って食べてみたら、とんでもなくなんかちょっとぼそぼそして、小麦粉っぽい食感で、いやちょっとこれ食べれないと思ったんですね。
はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 なるほど。 うん。